えっとですね、やっぱフェイクニュースっていう、ま、ちょっとまずフェイクニュースの定義からいきましょうか？やっぱ、フェイクニュースっていうのは、あの、ここで判断、切り抜きまで含めます？それとも、ほんとにフェイクフェイクにします？
はい。 はい。 はい。 ああ。 や、切り抜きってどういうものですか？
あの、も例えばこないだ、あの、やってた、えっと、トランプさんとゼレンスキさん会談して、で、あの、喧嘩してないんだけど、なんか、あの、ん、SNS では喧嘩したみたいな言い方？ちょっと切り抜きとか、うん。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 ああ。 ああ、それもでもフェイクニュースの一部ですよね。だって、かはい、そうですよね。確実じゃないことを、なんか、すこう発信してそれを知ってしまうっていうのは、ある意味
一部ですかね。じゃあ、それも含めたうん。 うん。 そうですね。そこだけ見た人はやっぱそうふね、だとおめうん、そえ、で、であればですね、例えばっと、えっと、トランプさんとそのゼレンスキさん今出してたんで、例を、言わせてもらうと、あの、あの会談をちょっと、あの、喧嘩したよっていうのをは見て、それで興味があったんで、二人の会談を最初から最後まで見たんですね。
うーん。はい。そうですよね。うん、うん。はい。 ええ。 はい。 はい。 ええ。 ええ。 あ、そうなんですか。え、で、どうでした？うん。
うん。すこおすで、喧嘩してなかった、全然。
ああ、そうですか。
うん、あの、二人は。最初普通に話してたんだけど、あの、なんか副副大統領だったっけ？あの人が髭が生えた人がなんがいちゃちゃ入れた時から、おかしくなって、で、喧嘩腰だったのは、あの副大統領だけ、<chuckles> っていう。うん、ではい。で
ああ、うん、はい。うん。うんうんうんうん。 はい。 ええ。 あ、そうなんですか。 じゃあ、あまり正しくないですね、報道されてたの。うーん。うん。
正しくないですね。そう、っていうことで、もし、ほんとかどうか確かめるには、ま、私は確かめますけど、大体の場合は、やっぱり最初から最後まで出元の
うん。 ええええ。 うん。
あの、ニュースを全見るとか、そのインタビューであれば、インタビューを全部一通り見てみる？
なるほど。それが一番正しい方法ですね、本来は。
うん、やっぱ、き と感じました、今回見てて。いつもは、その、喧嘩した終わっちゃうんだけど、いやいや、そんなことないだろうっていう事で、ちょっと見てみたらそういう事だったんで
うーん、なるほど。 うん。 へえ。
あ、これ切り抜きだわと思って、ちょっと、うん、うん、ちょっとコストはい。
うん。ま、確かに、わからないこと結構多いですよね。だって絶対にどっかの視点は、もう編集された場合に入ってるものだし、うーん。そう、その最初の素材が見れなければほんとにわからなかったり、あの、ニュースなんか、テレビだったらテレビの局の立ち位置みたいなのにもよりますし、なかなかそれ難しいことですよね。うーん。でもでも、どうやって確かめるかって言ったらやっぱり、ま、その素材を見るか、あとは、誰がどんなことを言ってるかで、それがほんとかどうか確かめていくっていう以外ないですよね。
うん。 そうですね。もう編集って主観が入りますもんね。 うん。 うん。 ありますね、はい。 そうですね。その通りです、はい、うん。 うん。 うん。

ええっとね、やっぱり、その数をこなすっていう。で、数をこなすのも、情報源はヤフーとかだけじゃなくて、他のマスメディアも行ってみるっていう。
はい。 <coughs> はい。 うん。うんうんうん。
うーん。で、マスメディア、やっぱり行ったら、今度は SNS の方で。
<coughs> はい。
また、沢山ちょっと情報を仕入れる、みたいな感じにしてくんじゃないかなと思いますね。
うーん、そうですね。
私的には。うん。<laughs> それそれがでうん、はい。あ、ごめんなさい、どうぞ。はい。あ、それうん。はい。
まあ、私も <laughs> 私もええ、何ですか？どうぞどうぞ。<coughs> ごめんなさい、私も、あの やっぱり、あの、色々見る
うん。
以外、中々無いな、と思ってるんですよね。
そうですね。やっぱね、か、もうちょっと、今ちょっと、お話し話してて思ったのが、あの、もう、一切のニュースを遮断する、何も見ない。<laughs>
はい。 <coughs> <clears throat> はい。 ああ。 それ、ちょっとやってみたいな、と思いますね。
あ、も、あれですか、携帯を置いて、インターネット、やめて。<giggles>
うん。 ああ。 <giggles> デジタルデトックスって言いますよね？今ね。
あ、そう、そんな感じだと。はい、でまどうん、はい、いいね。それで、もし帰って来た時に、その毒が全部抜けてれば、こう、フェイクニュースを見る目が、もうちょっと養われてるかもしれない。<laughs>
それさうん、いいな、はい、それ、はい。 <giggles> <laughs> あ、なるほど、何が自分にとって大切かが、分かってきますもんね。
そ、大切かと。うん、そうですね。それと、そうですね、フェイクニュース。うん、ちょっと難しいですね、色んなね、うーん。
うーん。そうですね、難しい。<clears throat> で、また、ほら、フェイクニュースは、特に、あの皆さんが、書き込みしたりするじゃないですか、その感想を。あれがまた、何て言うんですかね、目を覆いたくなるようなものも、結構あったりして。やっぱり、ひ誹謗中傷とか。
うん。 はい。はい。 うん。 うん。
結構、あの、面白おかしくっていうところから、こう、気持ちがこう、読むと暗くなるようなものもありますよね。
うん。は ありますね。って言う事は、やっぱりそあれですかね、マスメディア、そそれか、あの、SNS の、このメーカー側で
うーん。うん。 うん。 <clears throat> うん。 はい。
何か、そういう、ちょっと防げるような仕組みがあると